Hem, en ce moment, c'est la période des fêtes de fin d'année et heu, je me retrouve, heu, face à mes problèmes, mes difficultés qui sont liés, heu, à la gestion de mon budget. Heu, je suis quelqu'un qui adore faire plaisir et donc, forcément qui n'a pas de limite quand il s'agit d'offrir, de dépenser, enfin, mon passe-temps numéro 1, c'est faire les magasins. Et et là, c'est vrai qu'en cette période de fête, je dois je ne enfin, ce n'est pas que je ne dois pas penser que à mes propres achats, je dois penser à ceux, de mon tourage de mon entourage, ma famille, mes amis et c'est pas facile de gérer ça. Heu, j'aimerais bien quelques conseils, heu, applicables facilement, surtout là, sur ce mois de décembre.
Mmh. D'accord. Mmh mh. Ouais. Les autres. Mmh mh. Ouais. Beh, écoute, je te comprends, tout à fait et je te remercie de, hem, de venir vers moi. Heu, avec, heu, avec ce petit, heu, cette petite situation qu'on va essayer de, bah, de démêler ensemble si tu veux bien. Heu, si, heu, je peux te poser quelques questions? Heu, déjà, quel serait ton budget à peu près, heu, donc là, on est c'est un petit peu particulier parce qu'on est en période de Noël, mais, heu heu, ce serait combien ton budget ce mois-ci en cadeau?
Oui. Ah! Déjà, heu, tu me poses une petite colle. Je j'ai pas de budget, en fait. C'est que vraiment je fonctionne au au cou au coup de cœur et et j'ai v j'ai du mal à à me dire: «Bon bah, heu, pour mes cadeaux, il y a 5 personnes, donc c'est 400 €. Je fonctionne pas du tout comme ça. Et heu, et j'y j'y arrive pas en fait. Hem, m donc, je m quel est mon budget approximatif? Je je j'en ai pas. <chuckles>
Ouais. D'accord. D'accord, d'accord et, heu, au niveau, heu, de ton compte bancaire, est-ce que tu, hem, as à peu près une idée, heu, de de où tu es, hem, à la fin du mois? C'est-à-dire, est-ce que tu vas au-delà de de ce que tu gagnes en termes de dépenses, ou alors est-ce que tu t'arrêtes quand même avant d'arriver à à la fin du compte?
Effectivement, j'ai certes pas de budget, heu, approximatif dédié aux cadeaux. En revanche, j'ai une bonne visibilité sur, heu, mon compte bancaire, et donc je sais que, par exemple, heu heu, là on est en milieu de mois, je sais que tous mes prélèvements qui sont liés, heu, aux aux abonnements de téléphone, heu, au crédit du loyer, je sais que tout passe, maximum le 10 du mois et qu'après, heu, il me reste, heu, quand même une pochette de dépenses et c'est dans cette pochette de dépenses que je me permets de d'utiliser et là notamment de de le de l'utiliser pour le shopping qui est lié aux aux cadeaux de fin d'année, mais, heu, mais oui, j'ai une visibilité sur la gestion de mon compte, ça, c'est c'est dé c'est déjà un cadre, peut-être. <chuckles>
Ouais. D'accord. Mmh mh. D'accord. Ouais, ouais, c'est déjà c'est déjà un un c'est déjà un positif, c'est exactement ça. Heu, après, est-ce que c'est spécifique à Noël? Ou alors, est-ce que tu vas faire, heu, ces cadeaux pour les autres, heu, tout le long de l'année?
C'est plus marqué, heu, à Noël et aux fêtes de fin d'année, après, hem, j'ai aussi des périodes, heu, mmh, on va dire qui vont revenir par saisonnalité. Par exemple, heu, les anniversaires de chacun, heu et puis, bah, les fêtes, heu, les les oui les anniversaires, principalement les anniversaires, on va dire sur, heu sur l'année et après, hem, ce que je fais aussi dans mes pratiques, heu, habituelles, c'est que si je vois quelque chose et que je sais que ça va faire plaisir, heu, à ma famille proche- je pense à mes soeurs, heu, ou, heu ou mon copain ou hem ou ma mère- bah, je vais acheter, même si c'est pas lié à à une occasion spéciale.
D'accord. Oui. Mmh mh. Mmh, d'accord et quand tu dis que tu achètes pour, heu, hem, tes amis et ta famille. Est-ce que si on prend le, heu l'exemple d'un anniversaire par exemple, est-ce que tu vas prendre quelque chose, heu, dont tu sais que ça va faire extrêmement plaisir à la personne, peu importe le budget? Ou alors est-ce que dans ces conditions d'anniversaire, tu auras quand même un budget?
Non, je vais prendre hem, je vais fai je vais mmh, je vais appliquer ce que j'aimerais qu'on applique pour moi-même. Hem, je préfère offrir un cadeau qui va être utile à la personne plutôt que d'offrir un cadeau juste, heu, parce qu'il faut offrir un cadeau et que «c'est le geste qui compte» entre guillemets. Donc je vais préférer, heu, un cadeau, heu, utile à la personne et c'est aussi dans ce sens-là que je vais pas forcément penser au budget. Je vais vraiment penser à faire plaisir à la personne parce qu'elle a parce qu'elle a dit que tel, heu, tel objet, heu, lui ferait plaisir. Heu heu, je vais plutôt, oui, fonctionner, heu, au coup de cœur et à l'utilité pour, heu, pour la personne.
Ouais. Ouais. Mmh, d'accord. Ah d'accord, je comprends et heu, on peut heu, en parlant, heu, je pense à quelque chose que tu pourrais peut-être mettre en place ou, heu, peut-être que tu l'as déjà mis, mais tu pourrais par exemple, heu, essayer des comparateurs de prix. Heu, c'est-à-dire que quand tu vois quelque chose et que tu as identifié l'objet, que tu sais que ça va faire très plaisir à telle personne. Tu peux peut-être faire des recherches sur internet et heu, il y a notamment des, hem, des comparateurs de prix ou même sur Google, tu peux trouver des heu heu, tu peux faire des recherches par produit et essayer de trouver le meilleur prix. Est-ce que, heu, c'est quelque chose que tu connais ou que tu tu voudrais mettre en place?
Ah! Super. D'accord. Ah, c'est pas mal ça! Oui. Heu, c'est quelque chose que je connais. Heu, en revanche, c'est pas quelque chose que j'applique à moi-même ou que j'ai comme réflexe. Heu, mais c'est vrai que derrière, il y a quand même, heu, la gestion du pouvoir d'achat avec des économies donc, heu pense que vu que tu l'abordes, c'est probablement une piste, hem, que je devrais explorer pour, heu, pour pouvoir être peut-être dans cette gestion-là. C'est pas quelque chose que je fais aujourd'hui.
Mmh. Mmh d'accord. Hem, après pour, heu, cette, heu Particularité que tu as pour les cadeaux, à savoir que, heu, tu, heu tu veux des choses qui font vraiment plaisir. Est-ce que, heu, tu accordes le même standard à tes cadeaux? C'est-à-dire quand toi tu veux te faire plaisir.
Oui. C'est ce que je disais, j'applique, hem j'essaie de, hem, f faire aux autres ce que j'aimerais qu'ils me fassent et hem, je pense que c'est important. Et heu et donc du coup, hem, oui moi j'ai j'ai je enfin, en tant que, heu, comment dire, receveuse de cadeaux, heu, quand je suis dans l'autre position, je préfère qu'on m'offre, heu, des choses utiles, heu et puis même, parfois, des choses que Ah, ça me fait penser, tu vois, heu, même parfois des choses que, hem, peut-être moi j'ai pas les moyens de m'offrir moi-même et du coup je me dis, bah, heu, hem, les autres en se cotisant en cadeau commun, pourraient me l'offrir. Et donc en fait, je suis aussi dans cette logique-là et me dire que si j'offre quelque chose à quelqu'un, heu, faut que ça lui soit utile, bien évidemment, mais ça fait encore plus plaisir si la personne elle a un peu plus de mal à se l'offrir à elle même, par exemple, para si c'est lié au coût ou, heu bah, oui, par exemple, lié au coût.
Mouais. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais, je comprends. Après, il y a une autre chose que tu peux t'être, heu tu peux peut-être, heu, essayer d'implémenter, ce serait de, hem, d'aller voir sur le marché de l'occasion et des 2e main. Donc, heu, il y a énormément de sites maintenant où on peut trouver des, par exemple, je pense aux vêtements et aux aux chaussures, des, heu
Oui, dis-moi. Mmh mh. Ah bah, j'adore les ouais les chaussures, j'adore offrir ça. <laughs>
<laughs> donc des objets qui vont être en très, très bonnes conditions des fois avec des prix, heu, imbattables qu'on va pas, heu, par exemple retrouver, heu, sur des sites, heu, de vente en ligne, hem, neufs. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà exploré ça?
Non, j'avoue. Heu, tu vois, je, heu, je je vais tout de suite sur le neuf. Heu. il faudrait que je me, hem que je fasse la liste, heu, quelques sites. Ce que j'ai peur, en fait, sur ces sites-là, c'est d'être déçue donc, heu, faut peut-être peut-être que je me renseigne plus sur, heu, ceux qui sont le plus fiables et puis tester
Oui, oui.
parce que c'est vrai que ma crainte, mon frein, c'est sur, heu, la fiabilité de ces sites-là. Heu, comme, heu, je suis pas une, hem, grande utilisatrice et parfois, on entend, heu, certains commentaires, mais on va dire qu'il y a que les personnes de, entre guillemets «mécontentes» ou qui ont eu une mauvaise expérience qui peuvent partager notamment sur les réseaux. Mais, heu, donc, ça me freine un peu. Mais, heu, c'est, heu, c'est quelque chose, je pense qu'il faut que je prenne, heu en fait, effectivement, heu, dans ce que tu essaies de me dire, c'est pas forcément de m me moins dépenser, mais plutôt peut-être mieux, c'est ça?
Mmh. Moui. Moui. Et voilà, ça va te permettre de reprendre un petit peu le la main, heu, sur ton budget et heu et te permettre, heu et bah, de de ne pas arriver à très proche de de la fin de ton compte bancaire en en fin de mois et heu et peut-être, heu heu, sortir de de c de ce cycle, heu, de dépenses. Après, il y a une autre chose, hem, que, heu, à laquelle je pense, que tu pourrais peut-être essayer, ce serait d'avoir un, heu et ça peut se faire assez facilement, heu, voir en ligne, mais sinon tu peux en discuter avec, heu, avec ton banquier ou ta banquière. Ce serait d'ouvrir un compte séparé, heu, où, heu, tu mettrais, heu, ben, soit
Mmh. Mmh mh.
un compte réservé au shopping. Où tu te limites uniquement à ce compte et tu mets tant, heu, d'euros par mois. Ou alors à l'inverse, heu, si tu as, par exemple, un projet de voyage ou de voiture ou quelque chose comme ça, ça pourrait te permettre de mettre de l'argent de côté, uniquement pour cette chose-là et heu, mmh, pas juste pour le shopping.
Mmh mh. Oui. Ouais et juste juste moui justement, heu, on on m'en a déjà parlé et j'avais c'est quelque chose que j'avais pas en fait j'avais jamais songé à ça, mais récemment, on m'en a parlé, heu, cette histoire d'avoir un compte dédié à certains achats. C'est vrai que j'ai des comptes épargne, mais, jusqu'à présent, j'ai mmh je enfin, voilà. J'ai j'ai appris ça, il y a pas longtemps, donc je compte fait je compte faire cette démarche-là et puis complémentairement, ce que je retiens, heu et je me dis que ça peut être facilement on peut facilement le mettre en place par rapport à ce que tu évoquais, hem, regarder les sites, heu, enfin les comparateurs. Tu sais quand tu me parlais de comparateur, regarder les les sites de comparaison pour, heu, bah, aller tout le temps chercher, on va dire l'économie la plus juste. Pour, heu, il y a pas de petites économies donc, heu, donc ça c'est ça c'est super intéressant et puis je me dis que c'est facilement maintenant faut juste que je me fasse une liste, heu, de nouveaux sites à la fois comparateurs et sites de seconde main pour que j'aie quelques références, heu, sur lesquelles aller, heu, facilement, heu, que ça devienne une habitude quoi.
Bien. Moui. Mmh. Tout à fait. Mmh mh. Oui. Moui, absolument et je crois que, heu, bah, tu as vraiment l'attitude positive, heu, tu as bien identifié le, heu heu, le problème et je pense que, heu, ben, tu as toutes les cartes en main pour, heu, améliorer, en tout cas, mieux gérer, heu, ce budget lors du shopping et heu, bien sûr hein, si, heu, si tu tu trouves que tu as, heu, encore des problèmes ou, heu, ou des difficultés quelque part, ben, n'hésite pas à revenir vers moi.
D'accord, c'est noté, mais en tout cas, c'est rassurant, heu, de savoir que je suis sur la bonne piste pour, heu, pouvoir, heu, ben résoudre en fait ce problème qui se répète, en fait, chaque année, parce que, les fêtes de fin d'année reviennent, heu, bah finalement assez souvent.